Evet, kesinlikle.
Peki, eee, bu tarz topluluklara, eee, dâhil olduğunda ilk böyle, eee, neler yaparsın? Hani, mesela, "Ya dur, daha herkesi çok iyi tanımıyorum. Biraz geri çekileyim, gözlemleyeyim." mi dersin yoksa direkt böyle kendin gibi kendine özgün bir şekilde, eee, d-dâhil olur musun?
Hı. Yani, eee, şimdi tabii ki de öncelikle gözlem yapmayı tercih ediyorum. İnsanlar neler eee, ne konuşmaktan hoşlanıyorlar, hani, ilgilerini çeken şeyler neler? Eee, kim, işte, içe dönük, kim dışa dönük, kim daha esprili, kim daha konuşkan, kim orada sıkılıyor? Yani, biraz aslında gözlem yapmayı tercih ederim. Ama öncelikle de şeyi söylemeyi severim; yani, işte, kendimden biraz bahsetmeyi. Çünkü, eee, insanların ilgisini çekecek bir şeyin varsa, eee, onlar seninle daha yakın ve hızlı bağ kurmaya doğru gidiyorlar. Mesela benim Türk olmam çok ilgilerini çekiyor. Hemen başlıyorlar, işte, hani, "Nasıl geldin? Nereden geldin?" İşte, eee, "Neler yapıyorsun?" falan ilgilerini çekiyor tabii ki de.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Merak et Ev
Evet. Eee, dolayısıyla, eee, biraz böyle, hani, gözlem yapıp hafif kendimden bahsedip sonrasında onların bana soru sormasını bekliyorum.
Ki hıh. Evet, aslında çok, hani, kulağa geliyor. Kendinden detayları yapma kısmında da özgürlüğünü bırakmak aslında. Peki
Evet. Kesinlikle.
Mes zorlayıcı durumun, ııı, için mi? Son an örnek son derece, eee, keyif Eee, topluluk hâlinde Böyle bir top dâhil olur, eee, ve ne yapacağını, belki bir, eee, oldu mu?
Hı hı.